Iya, kan kadang males juga ya, misalkan kita tawar terus dia kayak nggerutu, gitu kan, kan enak juga
Heeh heeh. Benar. Aku tuh pernah pernah belanja Kak, di pasar tradisional. Di sini pasar tradisonnya trasa pasar tradisonalnya udah agak sepi. Jadi ceritanya dulu itu dibangun, sebelum dibangun rame, tapi ketika dibangun akhirnya, nggak tau kenapa, masyarakat itu kayak males, mungkin karena struktur bangunannya jadi bertingkat atau gimana, jadi orang itu kayak males gitu loh. Heeh, nah itu
Mhm. Oh. Mhm. Mhm. Oh gitu, harganya berubah apa nggak nih Kak? Apa karena heeh.
Apanya? Harga?